À, thực ra ấy, ừm, mình cũng hay là ăn vào buổi tối nhiều, còn ti vi thì phòng trọ mình lại không không có ti vi, tại vì đối với mình thì sử dụng laptop để xem phim nó cũng khá là OK rồi, còn cái việc ăn uống thực sự là, ừ, đúng rồi, nó cũng ảnh hưởng đến giấc ngủ của mình. Tại vì là khi mà mình đi làm ấy, thì buổi chiều, chiều ấy, các đồng nghiệp hay rủ nhau là, à, order trà sữa các thứ đi, rồi là đồ ăn vặt nhẹ nhàng này, thì lúc mà ăn ấy, mình bị ngang bụng rồi đến buổi tối mình không còn đói nữa. Thì đôi khi là mình bảo: "Ơ, hồi chiều mới ăn rồi, thì mình buổi tối mình sẽ không ăn" tại vì mình, ờ, sợ là béo các thứ ấy, nhưng mà đến, ơ, nửa đêm thì mình đói quá mình không chịu nổi, ừ, mình lại, ờ, lọ mọ dậy mình nấu mì tôm các thứ ấy. Đấy, thì mình ăn uống các thứ xong nó cũng rất là khuya rồi khoảng tầm 2-3 giờ sáng hoặc là hơn ấy, đấy, ăn xong các thứ rồi mình mới đi ngủ cơ. Cái việc mà mình ăn khuya nó cũng ảnh hưởng rất nhiều đến cái giấc ngủ của mình đấy, bạn nói thì mình mới nhớ.
Ăn kiêng lại đói phải lục ăn ăn. Đúng rồi đó, cái việc ăn khuya đặc biệt là ăn đồ ăn dầu mỡ, thì nó sẽ gây đình bụng và liên tục mất ngủ đó. Với lại trà sữa đó, ừm, trà sữa nó chứa rất là nhiều cái caffeine, nó làm cho mình tỉnh táo hơn vào buổi sáng, nhưng mà nếu uống vào buổi tối thì chắc chắn mình bạn mất ngủ luôn rồi. Thậm chí là nó còn nhiều caffeine ừm, nó còn nhiều caffeine hơn cả cà phê nữa, cho nên là bạn phải chú ý là cái, ờ, việc là mình ăn uống gì vào cuối giờ ngủ nó cũng sẽ rất quan trọng đó. Ờ, bác sĩ hay khuyên chúng ta rằng là mình nên ăn uống á, tầm, à, vào 7-8 giờ tối là tối đa và nên ăn uống trước 2 tiếng trước khi đi ngủ á, để mà dạ dày ừm, dạ dày nó có thời gian để mà nó tiêu hoá thức ăn này, rồi là sẽ không bị, ờ, to bụng hay là không bị tích mỡ vào buổi tối và làm cho giấc ngủ mình ngon hơn nè. Ừm, thì đó là về những, ơ, ờ, lời khuyên về mặt dinh dưỡng mà mình biết ha, thì không biết là mình muốn hiểu thêm về là cái môi trường ngủ của bạn nó như thế nào á? Nó bị ồn hay là nhiệt độ nó có lạnh hay là nóng quá hông ha?
Đúng rồi, bụng mình khó chịu lắm. Ờ, hóa ra là vậy. Ờ. Mình sẽ lưu ý hơn. À. Thật ra thì, ờ, về cái nơi mình trọ ấy, ừm, cũng khá là ồn ào đấy, tại vì, ờ, ờ, đó gọi là một cái dạng, kiểu, ờ, ờ, phòng trọ tập thể ấy, thì khi mà những người khác người ta trở về phòng sau một ngày ấy, ờ, có những người về sớm, có những người về khuya. Thì đôi khi những người, người ta ví dụ như là chạy ship chẳng hạn, thì buổi tối người ta về muộn ấy, cái tiếng đóng, mở cửa của người ta ấy, thì ở bên phòng mình cũng sẽ nghe thấy, ờ, ừm, đúng rồi, ờ, người ta mở chẳng hạn thì bên cũng nghe thấy luôn. Mình cảm thấy là khá khó là chịu nhưng mà mình, mình cũng thức khuya nên là mình không vấn đề gì, có lẽ đối với người ngủ sớm ấy, sẽ cảm thấy là ồn ào t được, kiểu như thế. Ừm, về việc là à, cái phòng của mình thì thực ra thì hơi tâm linh một xíu là mình có, a, sợ ma, thế là mình cứ đèn xong rồi mình ngủ, bật đèn nó sẽ gây chói mắt các thứ mà mỗi lần giấc cũng chói mắt, cũng chả có cái thứ gì bịt ờ, vấn đề thì tại vì là mình cũng hơi sợ sợ, chính vì thế nên là có lẽ là điều đó cũng ảnh hưởng nhiều đến giấc ngủ của mình.
Ừm. Nghe thấy rõ luôn á, đúng hông? Ừm.